Oo, magandang mindset 'yan. Alam mo, ah, panigurado akong, ah, mabuti kang magulang sa mga anak mo at nakikita ko na, um oo, pero normal naman 'yon kumbaga sa magulang talaga. Minsan magagalit ka rin. Kumbaga, mali din yung gagawin. Minsan masisigawan mo, mapagalitan mo ng, ah, minsan hindi hindi ka na rin nagiging aware sa mga sinasabi mo kasi kumbaga para sa kanila din yun. At ayun nga kumbaga, wala namang ibang magmamalasakit kundi ang magulang lang kaya maganda yung iyong layunin talaga. Nakikita ko na lalaking mabubuting bata at kung sa dumating man ang panahon ano magpamilya rin sila, sa palagay ko naman ay magiging handa sila dahil sa pagpapalaki mo at papaano mo sila, ah, minold, kung paano mo sila hinubog sa kung sino sila ngayon. At, ah, maganda at nakakita ko, naka-encounter ako ng ganitong klaseng magulang kasi bibihira yung ganito. Kumbaga, susuportahan hanggang dulo 'no at, ah, itatama yung mga mali na mindset. Ah, maganda yun kasi hindi lahat ng magulang, eh, um, kin kinukunsintidor pa nga minsan, di ba, yung mga bagay na alam naman nila kumbaga alam naman nila na hindi magbe-benefit yung anak nila ng maganda, di ba oo, tama. Kaya magandang bagay 'yan, ipatuloy mo lang, tama.
'Lamat. <laughs> Naku, nagagalit din ako 'no. <laughs> Totoo. Mm. Tama. Mm. Mm. Salamat naman. Mhm. Oo. <laughs> Oo. Nakakatulong, oo. Para lang huwag sila maistorbo mm. Minsan kasi talaga oo, may may mga gano'n din akong factor nong maliliit sila 'no, "Sige mag-cellphone ka kasi may ginagawa ako." Pero ngayon, malalaki na sila, pagka sinabi kong, "Tigil na." Tigil na. Mga ganun, 'pag taas na 'yong boses ko, 'yan kikilos na sila, 'di ba. Pero alam mo maraming salamat ha, kasi pinakiinggan mo ko, ginawa mo yung paraan mo para bigyan ako ng payo at i-remind ako sa mga bagay na 'to. Kaya sobrang na-appreciate ko. Kaya thank you, thank you sa mga, ah, advices, sa suggestion at sa pag-intindi at mga papuri. Sobrang na-appreciate ko. Salamat.
Salamat din, paalam.